Naku, unang-una, wala silang ginagawa. Siguro, t ano sila, yung <tsk> alam mo naman, madalas magtsismisan, eh, siyempre mga tambay, ganun. So, wala silang masyadong pinagkakaabalahan, walang trabaho. Yung iba naman ano, ah, sa dahil din sa inggit, kung bakit sila nagpapakalat ng tsismis. Siyempre, di ba? Dahil sa inggit na 'yan, siyempre nakita nila ang ganda ng buhay ng tao na yun, yung pa
Oo. Oo. Oo, oo. Oo. Oo. Ayan! Tama! Oo. Oo. Totoo 'yan, oo.
padami na nang padami ng pera niya. Di ba 'pag naging successful na siya, 'di ba? Ano, siyempre naiinggit na 'yan, eh. Alam mo ba, ganiyan-ganiyan sa dami ng sinasabi. So, yung iba naman, yung isa pang dahilan, siguro, ah, may sama talaga ng loob sa'yo, yung mabigat na pakiramdam na ayaw ka niyang umangat sa buhay, gano'n.
Tama. Oo, totoo 'yan. Oo, oo. Oo. Ay, naku. Oo, naku talagang relate na relate ako sa lahat ng sinabi mo. <laughs> Oo. Oo naman. Ay, naku! Totoo 'yan sa amin. Oo, sa aming ano, trabaho andami. Yung mga katrabaho mo pa mismo ang kung ano-anong mga sinasabi sa'yo na parang ayaw nilang umangat ka. Alam mo yung pagka nababalitaan nila na meron kang ano, magandang oportunidad na dumating sa'yo, imbes na matuwa sila, iba yung kuwento. Alam mo yun, iba ay, ganiyan. Oo, iba yung kuwento nila. Alam mo ba, kaya ganiyan 'yan, eh, kaya medyo umangat-angat 'yan, kasi nag nag-ganiyan 'yan, eh, nag-ganito 'yan, eh, gano'n. Oo. Oo, an ay, oo.
<laughs> Mm. Ikaw ba, sige sabihin mo naman sa akin. Di ba sabi mo nakaka-relate ka, ayan, sabihin mo naman. Oo, anong pinagdaanan mo tungkol diyan? Mhm. Oo. Ay, tama. Mhm. Ay, gano'n? Grabe naman 'yan. Ay, oh, grabe ang sama 'no. <chuckles> Napaka-negative naman pala ng ano na 'yan, mga kasamahan mo sa trabaho na 'yan na ano
Oo nga, eh. Totoo 'yan. Kaya nga minsan ano, iniisip ko, ako pa ba'y magpapatuloy o tiisin ko na lang, parang gano'n. Pero kaya lang, wala kang magagawa.
Mhm. Ano pero kinompronta mo ba sila? Pero puwede mo naman silang komprontahin.
Um Dati ko na silang kinompronta. Kaya lang alam mo, meron talagang kahit na kompor komprontahin mo, eh, alam mo yun, hindi tumitigil. Alam mo yun na 'pag nakikita nila na paangat ka nang paangat, painggit naman nang painggit yung iba talaga, yung mga inggite oo.
Sabagay. Ayon, talagang